Hı hı. Bir şekilde bizi yani, eee, bilinmeyen yerlere götürüyor. Sonuçta biz yabancıyız. İnternette, sosyal medyada gördüğümüz yerlere gitmek istiyoruz. İşte basit yerler yani. Herkesin gittiği, yabancıların dolu olduğu.
Ha ha. Tabii. Hı hı. Yani oradan biriyle aslında gerçekten normalde bilinmeyen farklı yerleri görme fırsatın da olabilir, belki farklı detaylara dikkat etme fırsatın olur. Bunlar olmuştur muhtemelen, değil mi?
Hı hı. Hı hı. Evet. İ kesinlikle. Yani ben mesela, eee, İtalya deyince mesela aklına insanın ne gelir? Pizza gelir, makarna gelir. Ama bu adam mesela bizi aldı, eee, kendi mahallesinde yerel bir, iii, böyle çok beğenilen sadece yerellerin bildiği mesela hiç yabancı yoktu. Bizi öyle bir yere götürdü. Ben hayatımda yemediğim şeyleri yedim orada ya. Muhteşemdi evet ve hiç hesap ödettirmedi bize yani sağ olsun.
Evet. Nereye götürdü? Hı. Ha ha. Hadi ya! Yani O, anladım gerçekten bayağı cömert de birisiymiş aynı zamanda. Eee, peki yani böyle güzel bir anın olmuş, kötü ne oldu acaba? Merak ettim.
Evet. Hı hı. Ya, kötü benim ah hem ağırladığım oldu. Ya, çünkü dediğim gibi yani ben bu zamana kadar 100 farklı kişide kaldım ya da, işte, ağırladım ikisinin toplamı aynen. 50-50 diyebiliriz. Eee, kaldığım yerlerden mesela İzmir'de, Türkiye'de bir yerde kalmıştım. A adam mesela evi bize bırakıp gitti. Sonra geri geldi. Arkadaşlarını getirdi. Evi dağıttılar. İşte, eee, benim bir de param vardı. Para bir anda yok oldu ama kimseye bir suç da atamadım. Çok büyük, fazla bir para değildi ama sonuçta başka bir seçenek yoktu yani benim masanın üstüne koyduğum bir para. Ya, belki arkadaşı, ııı, kendisinin zannedip aldı, o yüzden kimseye de yani, eee, şey diyeceğim, "Ya, benim şurada param vardı." Evet, "Para gitti." de diyemedim. Kötü bir anımdı yani.
O. Ha ha. Evet. O. Hı hı. A, çok kötü olmuş. Anladım. Suçlayamadın. Hımm, anladım. Yani yine de, yine de kötü bir anı olmuş gerçekten. Peki, eee, hani, özellikle dikkat ettiğin bir kriter var mı mesela senin, hani, eee, birinde kalmayı tercih ederken yani o kişiye, eee, istekte bulunurken, hani, "Ben sende kalmak istiyorum." derken o kişinin profilinde mesela nelere dikkat ediyorsun? Ya da senin de aynı şekilde sana diyelim ki istekte bulunuyorlar, eee, sende kalmak istiyoruz diye, o kişilerin profilinde neler nelere bakıyorsun mesela kabul etmeden önce?
Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, ben şöyle

Şöyle: Ben Budapeşte'yi de aslında çok sevdim. Yani aslın benim, böyle, çok, iii, ya, 2. kez gittiğim yer sayısı yani bir 15-20'dir, 2 kez aynı ülkeyi ziyaret ettiğim yer sayısı. G güzelse giderim ya da bir aktivite varsa Budapeşte'ye ben 4 kere gittim, iii Evet çün Evet sevdim orayı. Viyana'ya da ben 2-3 kere gittim ama o birile yani 1 tanesi mecburiyetten, işte, uçak bileti uygundu 2-3 gün kaldım. E, güzeldir ama ben, iii, Prag, Budapeşte ve Viyana derdim ya.
Ha ha. Evet. Hı hı. O, orayı da sevmişsin o zaman, tamam. <chuckles> Ha ha. Ha ha. Tamam. Anladım, tamamdır. Yani gayet mantıklı. Peki, iii, yani sonuçta Prag'da da özellikle uzun zaman kaldığın için zaten önce Prag, sonra dediğin gibi Budapeşte. Peki, iii, "son 3'ü söyleyebilirim" dedin, yani her ülkenin kendine göre güzel kötü yanları olabilir ama, eee, neden son 3 hani ha ha nereler ve neden son 3 onu merak ettim.
Evet. Hı hı. Hı hı. E, tabii. Son sıraya ben Kosova, ııı, koyarım dedim çünkü hiçbir şey yoktu yani gezilc ma gezme anlamında. İnsanı muhteşemdi tabii ki. Ama, ııı, zaten Türkçe'de anlaşabiliyorsun çoğu yerde. Iıı, insanıyla keş kesinlikle yani insanını ilk sıralara koyarım ama, ııı, gezile mesela Priştine başkenti hiçbir şey yok. Yani gezilecek, 0.
Hadi ya. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani özellikle bu yapılar olarak mı yani sanatsal yapılar olabilir, eee, mimari olabilir?
Hı hı. Evet. Iıı Yok. Hiçbir şey yoktu. Bir tek Prizren diye bir şehri var. Orada, ııı, yarım saat bir saat böyle eski Osmanlı'dan kalma şeyleri görebilirsin. Orası bi bir tık görülebilir o kadar. Iıı, sonra Belarus'u koyarım. Belarus'ta da çünkü çok abartıldığını düşünüyorum. Hiçbir şey yoktu yani gittiğimde. Iıı
Yok muydu? Hıı. Hımm. Tamam. Yine benzer sebeplerle mi?
Evet, orada da, yani, bir AVM dışında, ya bir de çok soğuk yani. Eve yani çok soğuk, o soğukta da gezilmiyor. Iıı, sonra da Moldova'yı koyardım ya. Moldova'da da açıkçası çok bir şey, iii, bulamadım. İstediğimi alamadım yani.
<chuckles> AVM. Aha! Anladım, evet.